دايمًا الواحد لمّا بيكون عنده مهارة كده أو فن في حاجة معينة بيحتاج دعم من ال الأصدقاء ومن ال العيلة حواليه عشان يقدر يكمّل في إبداعه وكده. تقدر تقول لي إيه دور ال الأص أصحابك ودور أهلك كده في في إن هُم يدعموا إبداعك والّا هل هُم كانوا من الناس اللي هُم ممكن مش بيدعموك أوي؟
حقيقي. بُص بصراحة لأ، يعني هُم بيدعموا جدًا في الحتّة دي وبالذات لو كانوا هُم فاهمين اللي أنا باعمله بالذات يعني، يعني أنا عايز أقول لك إن أنا آآ، في عندي حتّة م من ضمن مهاراتي يعني أو هوايات أنا باحبها جدًا وهي حتّة الإيه، حاجة ليها علاقة بالMedia والدعاية والإعلان اللي هُم الGraphic والmontage وبالذات الmontage هي أكتر حاجة أنا مركّز عليها آه، بالضبط.
جميل أوي، حلو أوي، امم، المجال جميل الفترة ديّة خلاص بقى اللي هو من الحاجات اللي هي آآ، ال الTop زي ما بنقول يعني في ال في السوق بقى آآ، شائع جدًا ولأ جميل حلو أوي، برافو عليك. إمم.
بالضبط. ده حقيقي، أنا بقى عايز أجيب لك الموضوع من البداية؛ لأن الموضوع كان فيه دعم كبير جدًا من عيلتي ومن أصحابي في الحتّة دي، الموضوع بدأ إزاي؟ إن أنا أصلًا كنت متطوّع في مكان آه، كنت متطوّع في مكان آآ، كGraphic designer أنا كنت اتعلّمت شوية الGraphic design مع نفْسي وأخدت كده Course مجاني كان حلو كده حاجة بسيطة بتعلّمني الأساسيات، أخدتها وبعدها قدمت في team تطوعي كده مشهور عندي في الجامعة وعلى مستوى الجمهورية كان و وقررت أدخل معاهم Graphic design، واتقبلت وكُلّه تمام وحلو وقعدت سنة والدنيا ماشية تمام رُحت قدمت بقى على Position أعلى، فكان متطلبات الPosition الأعلى في team ده إن أنا لازم أبقى عارف montage عشان هو الحاجة اللي بنظهِر بيها شغلنا في آخر السنة، إحنا بنعمل مشاريع قوم مشاريع كده آه، مشاريع محلّية تفيد المجتمع اللي إحنا عايشين فيه فبنيجي في الآخر بنتنافس على مين مشروعه كان أفضل ومين اللي فاد المجتمع أكتر، ففي التنافس ده بنعرض آه.
قُل لي. حلو أوي، جميل، قُل لي. جميل. إمم. إمم. حلو. جميل أيوه. مضبوط آه. إمم. فأنت بقى بتعبّر عن ال آه، أنت بتجمّع الData ديّة وبتعبّر أنت عنها في الآخر ال اللي هو إيه، ال ال آه شغل الس شغل السنة كُلّه بقى ده اللي هو آه، اللي هو تمام، آه. الRecap بتاع السنة زي ما بنقول يعني بلُغة ال بلُغة اليوتيوب يعني، يعني آه جم الRecap بقى فاهمني، آه الRecap بتاع فاهمني، آه، آه، بالض آه تمام، جميل آه، حلو جدًا آه.
بفيديو. بالضبط. آه بنظهِر شغل السنة كُلها بفيديو. آه إيه هي؟ ال الRecap بالضبط آه. بالضبط. بrecap المش مشروع السنة كُلها أو شغل السنة كُلها في الفيديو ده 12 دقيقة، وطبعًا دي ت كانت بتبقى حاجة critical أوي إن أنا لازم أبقى مهتم بيها فكان من ضمن المهام المطلوبة كحد leader في الteam ده إن أنت لازم تبقى فاهم الفيديو، فوقتها أنا كان نفْسي أبقى leader في ال في الteam وفي نفس الوقت أنا ما أعرفش الفيديو طَب أعمل إيه! أعمل إيه! لغاية ما لاقيت واحد صاحبي في الteam كان اسمه علي حتّى. فاكره لغاية دلوقتي، علي ده آآ، جِه آآ، ساعدني إن أنا أتعلّم الmontage قال لي: "بُص أنت هتعمل Course كذا" ادّاني Course حرفيًا من أفضل الكورسات اللي شُفتها في حياتي، في في ال في المجال ده، إيه؟
جميل. طبعًا. جميل. حلو، ما شاء الله جميل. جميل. باقول لك جميل ما شاء الله، جميل حلو جدًا آه، آه.
آه. بالضبط، فهو لولا إن اللي عمله علي ده معايا ما كنتش أنا قدرت أوصل للموضوع ده. أنا عايز أقول لك الموضوع تطوّر ووصل معايا لإنجازات مهولة ما تتخيلهاش بسبب إن أنا اتعلّمت الmontage ده، وهاحكي لك عنها كُلها، ولكن ال الموضوع شوف ال النبتة ب في البداية كانت عاملة إزاي باللي عمله معايا علي، ده إن هو ادّاني ال ال الCourse ده وقال لي: "أنا هاساعدَك إن أنت تتخطى ده"، هو كان في الteam قبل كده وخرج منّه؛ لأن هو إيه، خلّص يعني البكالوريوس بتاعه.
إمم. حلو. جميل. على فكرة أول ده ده شعور ده شعور أولًا ده شعور فاهمني، أنا باحب أحييك جدًا على على إنّك أنت ذكرت ذكرت صديقك بالصورة ال ال الجيدة دي. آآ دايمًا الناس اللي بتبقى عارف اللي هو إيه، زي ما بنقول بالبلدي كده الناس السالكة أو الناس اللي هي ال النظيفة من جواها آآ، دايمًا بتذكر الفضل أولًا يعني فاهم، اللي هو يعني طبّقوا "ولا تنسوا الفضل بينكم" <tsk> ف فده فاهمني، شيء جميل صراحةً إنّك أنت ذكرت صديقك بال بالخير يعني فاهم، فده ده حلو، آه.
بالضبط، أنا على طول باقولها، باقول هو السبب أصلًا في اللي أنا إن هو علّمني الموضوع ده، هو اللي حببني في المجال، يعني هو اللي قال لي أنا لمّا جيت باحكي قدامه أقول: "والله أنا عايز أدخل ال الPosition ده واخده وبتاع بس أنا ما أعرفش في الmontage وبتاع"، قال لي: "لأ، يعني أنت وقفِت معاك على دي؟ ده أنا هاقول لك كذا وكذا"، وبدأ بقى يحمّسني بالموضوع وعارف أنت اللي هو حاسس كأن هو بيقدّم يعني مش أنا اللي باقدّم. <chuckles> هو كان اتخرّج أصلًا من الteam وكان خلاص خلّص مدته وخلّص البكالوريوس بتاعه وما بقاش ليه علاقة بالteam، بس هو لأ كان بيشجعني عشان عارف إن أنا يعني قال لي: "أنت كُفء لمكان زي ده بس محتاج تتعلّم شوية الحاجات دي."، بدأ بقى يساعدني وشجعني وكان بيساعدني حتّى على مدار شغلي في الteam لغاية حتى ما أقول لك إن أنا باعمل المشروع و وصلت لإن إحنا عملنا ال الscreen بقيت أنا و ومعايا 2 تاني، واحد عملنا له hiring والتاني كان كان موجود في الteam أساسًا، فبدأنا إحنا ال3 نعمل الشغل بتاع الrecap ده في آخر السنة الscreening دي اللي عملناها، وعايز أقول لك اتصنفت من أحسن 10 screens موجودة في ال على مستوى الجامعات في مصر، كُلها.
حلو جدًا. آه. ب بالضبط آه، بالضبط. إمم آه. حلو. جميل. حلو جدًا. إمم. إمم. إمم. حلو جدًا. إمم. إمم. برافو عليك بجد، بس أنا عندي ع عندي بقى سؤال بقى بخصوص نقطة يعني صديقك علي و فاهم، قد إيه يعني أنا بجد ما يعني آآ، مبسوط بيه وبوجود أمثلة زيّه وبت بتحاول تساعد وكده، بس هل كان في في أمثلة تانية أو أصدقاء تاني ممكن زي علي مثلًا كانوا ممكن بيثبطوك أو ممكن كانوا بيحاولوا يبعدوك عن الteam أو إن هُم آآ، كانوا يغلّسوا عليك، ما يفهموكش الشغل أوي أو حاجة زي كده؟ والّا كلهم كانوا لا بيساعدوك زي علي و فاهم، ويحاولوا يسهّلوا لك الطريق يعني؟
آه. إمم. بالضبط. بُص هُم ال آه. في الTeam كانوا كلّهم لطاف، هُم ما كانش في حد أصلًا في التخصص غير أنا وكان علي قبلي قبل كده وكان في واحد تاني اللي هو في الTeam الأساسي وده كان شخص لطيف جدًا، هو أصلًا ما كانش في التخصص ده، هو كان في التخصص تاني، و ونقَل للتخصص ده، اتعلّم التخصص ده زيي كده برضو ونقَل له، عشان هو حَبّه، شايفه إن هو تخصص مفيد من برّه، عارف إن هو ممكن نقدر نعمل منه فلوس، حتّى بعد الشغل، بعد ما نخلّص الجامعة، كان شايف إن الموضوع Potential إن هو آه يلاقي منه مصدر دَخْل تاني، فهو اللي حَبّه فدخل فيه، فكنا إحنا الاتنين جداد، وبعدين عملنا Hire لواحد كان متخصص في الموضوع، بس لسه جديد في الTeam فكنا إحنا ال3 نعتبر جداد في شغل الTeam نَفْسه، فكنا عارف أنت اللي هو بدأنا مع بعض، فما كانش في أي نوع من الأنواع دي، لكن الإثباط بتاع العزيمة نَفْسها أو التثبيط بتاع العميدة ال ال العزيمة بتاعتي نَفْسها، ده كان ممكن ييجي من برّه شويّة إزاي، كانوا أصحابي دايمًا بيحسسوني في الكلية بقى اللي هُم مش في الTeam إن أنت مضيّع وقت الكلية، أنت مضيّع وقت الدراسة، أنت كده وقتك بيضيع ومش عارف إيه، فكانت هي دي الحتّة ال ال اللي بتخليني، عارف بعض الأوقات اللي أنا كُنت باحِس إن أنا باتضايق شويّة، آه.
امم. جميل. بالضبط آه، جميل. أيوه. حلو جدًا، حلو. جميل. يعني آه شويّة حاسس آه، حاسس إن كانت آه أيوه، لكن لكن ما كانش في نقدر نقول ما كانش في حد اللي هو بي يعني كان كان ممشّي الم الموضوع بصورة عداوة بينك وبينه يعني صح كده؟ كان الموضوع آه.
لا لأ بالعكس، دول كانوا بيدعموني خالص في الشغل، يعني كان كل الTeam ب حرفيًا، أبقى عامل حاجة، عارف أنت اللي هو هيعمل لك من الحبة قُبّة، اللي هو حاجة بسيطة كده م ما تستلزمش التهوّيل ده كله، هُم كانوا يهوّلوا يقولوا لي الله ده جميل ومش عارف إيه، عشان يدعموني، كنوع من أنواع الدعم يعني، عشان يخلوني عزيمتي ما تتكسّرش أصلًا في الشغل، آه.
امم. أيوه. بالضبط. امم. امم. جميل حلو أوي، طَب بُص يعني آه، آه طيّب، هو في ناس أحيانًا لمّا بتيجي بتبُص بقى للحاجات اللي هي ال مش هنقول الحاجات الإبداعية عامةً ولكن النقط اللي هي خاصة بال بالGraphics وال والأنشطة الجامعية عامةً، أنت كُنت بتقول لي الموضوع ده كان نشاط في جامعة وكده، آآ أوقات الناس بتشوفه إن هو تضييع وقت أو إن هو فعلًا زي نظرة أصدقائك ما بيقولوا إن هو، أوقات بيشدك في طريق بعيد شويّة عن الطريق بتاع ال بتاع المذاكرة، أنت وجهة نظرك إيه بقى بصورة سريعة كده عن أنشطة الجامعة عامةً وال وال والمشاركة فيها وهل هي فعلًا بتأثّر على ال على ال تحصيلك الدراسي والّا بالعكس ممكن تحسّن من تحصيلك الدراسي، بأنك أنت بتفصل شوية ما بين المذاكرة؟
آه. لأ بُصّ، والله أنا شايف إن هي الفكرة في اختيار المكان نفْسه، يعني أنت الحاجة اللي تختارها، فيه أماكن بتضيّع وقت فعلًا وأنا مُعترف بده، إن هُمّ بيبقوا ما بيعملوش حاجة مُفيدة، لكن أنا علشان كنت من الأول مقرر هدفي ومحدد إن المكان ده فعلًا مُفيد بناءً على تجارب ناس سابقة، سألت ناس شُفت هُمّ بيعملوا إيه بجد نزلت شُفت اللي بيعملوه ب بعناية يعني، فكان الموضوع بالنسبة لي إنه لأ، فيه أماكن تستحق ده بس لازم الواحد ياخدها من كذا جانب ويدرس الموضوع من كذا جانب، إن هو يتأكد إن الناس دي فعلًا بتعمل كده وإنه وقتي يسمح بده. أنا وقتي كان يسمح بالكُلِّية بده إن أنا عندي مش باحضر بعض الأوقات المحاضرات ما باهتمش أنا بالمحاضرات في العموم، لأني كانت بتبقى يعني ما عليهاش أي درجات وقتها عن عندنا في النظام بتاعنا كانت المحاضرات مش هي الأساس كان الأساس السكاشن وكده.
حلو أوي. بس كُنت بتقدر كُنت بتقدر تحصّلها يعني كُنت بتقدر إنك أنت تذاكرها بأي شكلٍ ما يعني عشان عشان ما حدش يفهم آه، عشان ما حدش يفهم بس بالخطأ فكرة إن إنك أنت كنت مُهمل في في الدراسة بتاعتك لكن يعني فاهم قصدي؟ آه.
آه. بالضبط آه، كانت بتتلم يعني خالص آه، إمم. لأ بالعكس يعني <chuckles> أنا عايز أقول لك إن أنا، أنا كُنت من ال من أفضل الناس في ال في الكُلِّية يعني ورتبت وباشتغل في الجامعة دلوقتي ويعني ويعني وضعي ممتاز، آه، وعملت أبحاث في مصر وبرا مصر كمان، فهو الموضوع مالوش ده بالعكس ده هو أنا أنا عايز أقول لك إن ال الشغل مع الteam ده هو اللي خلّاني وصلت إن أنا دلوقتي اسمي موجود في جامعة إن أنا من أفضل الباحثين موجود في جامعة في أمريكا، فاللي هو إن أنا عملت أفضل عرض تقديمي في الجامعة دي فبسبب الشغل اللي كنت عامله مع الteam ده، آه.
إمم. حلو، ما شاء الله جميل، طَب طَب الحمد لله. كويس جميل، آه، آه. حلو جميل ما شاء الله، ما شاء الله، آه، جميل، جميل، آه. حلو جدًا، يعني أنت شايف إن الأنشطة دي أحيانًا بتفتح لَك باب شوية إنَّك أنت تطلع برّا الإطار العادي بتاع اللي هو ال بتاع التعليم العادي عامةً وممكن ينقل التجربة بتاعتَك للتجربة أحسن يعني.
بالضبط آه، جدًا، جدًا، أنا شايف إن هي السبب الرئيسي أصلًا في تطوير حياتي وفي تغيير مصار حياتي عامةً يعني، مش بس في إن هُم دعموني إن أنا أ أوصل للهدف اللي أنا عايزه في في في مجالي الإبداعي بقى ك كهوايتي وحُبّي للمونتاج والحاجات دي إلّا إنهم لأ دعموني كمان في حياتي المهنية والأكاديمية كمان مش ده بس يعني، أنا عايز أقول لَك كمان إن أنا حتّى بعد التخرّج بدأت أشتغل قبل ما أبدأ أدخل المجال المجال الأكاديمي وأبدأ ألاقي شغل وكده كان عندي فترة ما بين تقديمات الجيش وتخليص ورق الجيش وما بين ال التخرّج من الكلية، في الفترة دي رُحت اشتغلت في المونتاج، يعني أنا عندي خبرة بقى خلاص، فرُحت اشتغلت مع شركة freelance آه.
إمم. حلو. حلو. جميل. أيوه، مضبوط، إمم. حلو جميل آه، شغل فتح لَك آه فتح أنا لسّه كنت هاسأل لَك بقى كنت هاسأل لَك على ال فهم هل موضوع ال الحاجات الإبداعية في النُص أو الحاجات نفسها اللي هي بتبقى مهارات خاصّة بالواحد، اللي هو يعني أنت مثلًا آآ، كنت في في جامعة معينّة مثلًا ومعاك أصدقائَك مثلًا ممكن نفترض مثلًا هُم 10 أصدقاء معاك في الجامعة أنت مميّز إنَّك أنت عندَك مهارة معيّنة فاهمني، هل شايف إن ال المهارة المعيّنة دي ممكن تبقى سبب إن هي تُدِر عليك ربح مثلًا يساعدَك إنَّك أنت آآ، تطوّر تعليمَك في الجامعة يساعدَك زَي ما أنت عملت مثلًا إنَّك أنت تسافر برّا مصر، يلاقي لَك يفتح لك فُرص جديدة؟
آه، أنت لقطت النقطة اللي بالضبط أنا زَي ما قُلت لك كده إن أنا كنت باشتغل في الموضوع ده بعد ما اتخرجت أنا وقتها إيه اللي خلّاني فكّرت في الموضوع إن أنا عايز أدخل أنا كنت في الأول والآخر أنا كنت حابب الموضوع هواية وإن أنا عايز أطوّر مهاراتي من ناحية الextracurricular activities اللي هي الأنشطة اللا دراسية يعني فكنت م مهتم بالحتّة دي علشان أقوي بها الCV لكن ما كانش الموضوع لي علاقة خالص بال بال بالماليات يعني وال ودخ وموضوع الدخل، بس لمّا تخرجت من الموضوع ولقيت نفسي إن أنا عايز أجهّز للمنحة بتاعتي ومحتاج أخد الILETS هاجيب منين فلوس الILETS قررت إن أنا أنزل أشتغل إيه أشتغل في المونتاج freelance مع شركة، عايز أقول لَك إنّه هو ده كان السبب اللي فتح لي رزق وخلّاني جالي دخل قدرت أحوّش منّه، مجرد ما حوّشت تمن الامتحان ودخلت الامتحان كان كل ده بسبب يعني إن أنا قدرت أشتغل في المونتاج و وقدرت أجيب منّه دخل حوّشت منّه تمن الامتحان ودخلت الامتحان بسهولة يعني، فكان هو سبب في في إن أنا فتح لي ال ال -آه، فتح لي المجال في الحتّة دي يعني آه.
إمم. بالضبط آه. حلو. جميل. حلو. ممتاز، ممتاز، جميل، جميل فكرة آآ جميل فكرة ال إدراك الموضوع دوّة نفسْه إنَّك أنت آآ، قدرت توفّق ما بين الدراسة ال الجامعة وما بين قدرت توفّق ما بين اللي هو إبداعَك عامةً وإنَّك أنت تحوّل الإبداع بتاعَك من مجرد هواية أو من مجرد حاجة أنت بتتعلمها، وأنت قُلت إنَّك أنت بدأت من الصفر يعني صديقَك ال اللي عرّفك الدنيا هو شاف فيك عارف اللي هو بذرة فنان زَي ما بنقول، ف قدر ينمّي البذرة ديّة، وأنت بقى فاهمني، اشتغلت على نفسَك أكتر فده كان كان نقطة جميلة يعني، خليني بقى يا فن آه، أنت قُلت بقى نقطة برضه مهمّة أوي في الأول إن أهلَك كانوا من أكتر الناس اللي دعموا ليك جدًا في ال في الموضوع ده، كلمني أكتر عن دعمهم يعني كان الدعم بتاعهم ده في صورة إيه عملوا معاك إيه؟ أو يعني لو في مثال واضح كان آه.
أيوه. بالضبط آه. إمم. أنا عايز أقول لَك إن هو من غيرهم أصلًا ما كانش هيحصل أي حاجة من الحاجات اللي أنا قولتها لَك دي كُلّها، ليه؟ أي أهل في الحتّة دي آه أي أهل في الحتّة دي هيشوفوا إن أنت في الكلية وسايب الكلية وبتروح تشتغل في حاجات تانية أول فكرة هييجي لهم إن أنت فاشل وإن أنت ضايع وما ينفعش تعمل كده، وعارف أنت هيقف في طريقَك يعني يقول لَك أنت كلّيتَك أهم وأوّلى حاجة أنت بتضيّع وقتَك كده، لكن أنا أهلي في الحتّة دي كانوا فاهمين الموضوع جدًا كانوا متفهمين وكنت أنا بافهمهم دايمًا إنّه الموضوع ده مفيد ليه من ناحية الCV بتاعي، كانوا هُم مقتنعين بالفكرة دي، ويمكن ساعد في ده شوية إن كان عندنا ناس قرايبي بيدعموني في الحتّة دي يعني كانوا بنات خالتي في الحتّة دي بيدعموني جدًا إن هُم شايفين إن أنا باعمل الحاجة دي بشكل كويس وإن هو فعلًا هتقوّي الCV بتاعي وهتفيدني خصوصًا هُم كانوا مرّوا بالمواقف دي، وعدّوا على نفس ال التجارب دي، فكانوا هُم برضه ليهم دور أساسي في الحتّة دي إن هُم فهّموا أهلي إنّه أنا يعني عارف كانوا واخدينهم كمثال آه، طَب إحنا عندنا بنت خالته عملت الحاجة دي ووصلت للمرحلة دي إن هي مش عارف بتدرس في جامعة فين في أوروبا وبتاع، فاللي هو ال ال الموضوع كان في في مؤشر بالنسبة لهم إن أنا لأ أنا ماشي في الطريق الصح، فلولا دعموهم في الحتّة دي وهُم ف تفهموا الموضوع ده وكانوا شايفين أمثلة ومؤمنين باللي أنا باعمله وبيدعموني كمان، أنا عايز أقول لَك إن الأوقات كانوا بيدوني فلوس علشان إحنا كنا في أوقات في الteam بن بن بيحصل معانا عجز من تكلفة المشاريع آه، فكانوا أهلي بيساعدوا آه، آه، بالضبط.
جميل، ما شاء الله، قُل لي، آه. أيوه. بالضبط. إمم. إمم. حلو جدًا. إمم. إمم. إمم. حلو. ممتاز، آه. إمم. جميل، آه. إمم، حلو، آه. جميل. آه طبعًا، آه، آه، يعني ال اللي هو ال اللي هو العادي طبعًا آه يعني آه مهو في الآخر نشاط طلابي في الآخر بادئ من الصفر يعتبر ف فمافيش دعم ليه يعتبر غير بال آه، ب بالضبط طَب أنت أنت ذكرت بقى نقطة نقطة مهمّة أوي وخلينا يعني عارف لو هو إيه يعني علشان ممكن يعني نختم بال بالجزئية ديّة آآ، هل أنت شايف إن فكرة إنَّك أنت ما تبقاش الجيل الأول من الحاجة أو ما تبقاش أنت في وش المدفع، يعني أنت بتقول آآ، قرايبك اللي هُم بنات آآ، خالك أو بنات خالتك آآ، كانوا هُم يعتبر ال اللي اتعرضوا للتجربة دي في الأول آآ، منهم اللي نجح منهم ال اللي سافرت إن هي ت تدرس في جامعة في في أوروبا، هل الموضوع دوّة يعني ليّن دماغ أهلَك شوية أو خلّاهم بقى منفتحين لأفكار أكبر بكتير ممكن من آباء تانيين آآ، ما كانش حد منهم في العيلة مثلًا اتعرّض لموقف زَي ده؟
بالضبط، وبنلم من نفسنا علشان نموّل الحج الح الحاجات اللي إحنا بنشتغلها دي. إمم. إمم. يعني في الحِتّة دي آه حقيقي، وخصوصًا إن أنا ال ال الموضوع يعني هو يمكن أهلي من البداية من زمان من وأنا وصغيّر، من وأنا طفل قبل ما ما قرايبي يبدؤوا يعملوا الحاجات دي كانوا هُم داعمين ليَّ في حاجات كتير كنت باعملها، حتى أيام ما كنت أنا في الثانوية وكنت باعمل بعض الأنشطة وأنا في ثانوية عامة وباعمل أنشطة مُجتمعية وهُم كانوا بيدعموني في ده، حتى يعني اللي هم شايفين إن أنا بانفِّس عن نَفْسي، فشايفين إن أنا بافُك على الضغط، وخصوصًا هُم كانوا دايمًا بيقتنعوا بيقولوا: "إن أنت فاهم مصلحتك، وعارف مصلحتك فين فاحنا مقدّرين وسايبينك تعمل اللي أنت حابّه."، فما كانوش بيحطّوا عليَّ أي load من الناحية دي خالص، ولكن برضه وجود حد من قرايبي بيعمل حاجة في الكُلّية خلّاهم يفهموا المنظور من وجهة نظر تانية وبدؤوا يدعموا أكتر وأكتر يعني، كمان اللي هو حتى وإن كان في بعض الامتعاض شوية في الأول، لكن لأ بعدين أدركوا إنه لأ الموضوع ده هي هيكمِّل وهيفيده كشخصية وكمسؤوليات بعد كده وهيبني شخصيته بشكل كويس يعني، كانوا مقدّرين حاجة زي دي وده فاد جدًا وجود حد قبلي يعني عمل الحاجة.
امم. ممتاز، جميل، امم، ما شاء الله. حلو أوي، جميل، آه. ممتاز، ممتاز، جميل. حلو جدًا، آه. حلو جدًا ما شاء الله، أنا عامةً، صراحةً مبسوط جدًا يعني من أولًا مبسوط جدًا من من صديقك آآ، اللي فتح لك ال باب خير وباب رِزق فاهمني، كبير يعني، ربنا يجعله في في ميزان حسناته، ومبسوط من إنك أنت بقى كمان قدِرت ت يعني تنمّي نَفْسك و وسعيت في الطريق اللي ربنا فتحه لك، سعيت قدْر الإمكان ومبسوط جدًا طبعًا من من أهلك ربنا يخلّيهم لك يا رب، على فكرة إن هُم كانوا داعمين ليك ومش ما حدّش وقَف ضدّك وما حدّش اعترض طريق نجاحك يعني ف ربنا يديم عليك النِّعَم دي كلّها وأتمنّى إن إحنا ن يعني نتكلّم تاني باستفاضة أكتر إن شاء الله قريب.
يا رب، إن شاء الله. يا رب، إن شاء الله. حبيبي، شكرًا ليك، وأنا كمان اتبسطت جدًا بالكلام معاك، شكرًا.
امم. العفو